เอาจริง ๆ คือ อา พวกกฎแบบว่าเหมือนเงื่อนไข อะไรอย่างเงี้ย มันอยู่ที่แต่ละคนเลยค่ะ ที่จะแบบว่ายอมรับได้ตรงไหนอะเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นข้อคิดนะคะ ก็ต้องแบบว่าฉุกคิดหน่อยนิดหนึ่งแล้วกันคนดังว่า การที่เราแบบเปิดเผยไปขนาดนั้นน่ะ ถ้าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมา หรือว่าเกิดเรื่องที่มันเลวร้ายขึ้นมาอะค่ะ สุขภาพจิตเขา
อา ค่ะ อืม ค่ะ มันก็มีผลกระทบมาเนาะ เออ มัน มันต้องคิดนิดหนึ่งจริง ๆ
ใช่ ใช่ค่ะ อา เพราะว่า สุขภาพจิตเนี่ย จะแบบว่ารับได้แค่ไหน แล้วความปลอดภัยของตัวเองอะ อยู่ที่ตรงไหนนั่นล่ะค่ะ อันเนี้ยแต่ละคนต้องคิดเองเลยค่ะ
ใช่เนาะ ใช่ค่ะ เดี๋ยวขอเสริมนิดหนึ่งเนาะว่า มันก็มีเนาะในการโพสต์แบบสถานที่แบบว่ามีการใส่สถานที่ที่อยู่ ณ ตอนนั้นเนี่ย มันก็มีผลกับความปลอดภัยของเขาจริง ๆ ว่า อาจจะมีแฟนคลับ หรือผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยตามไปได้อะเนาะ
ใช่ค่ะ อา ใช่เลยค่ะ แล้วก็ถ้าแบบว่าคนดังเนาะ บางทีเรา กฎหมายตรงนี้อาจจะไปแตะเขาแบบว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ได้ขนาดนั้นน่ะค่ะ แต่ว่าถ้า พูดในด้านสื่อนะ จริยธรรมของสื่อเนี่ย แล้วก็สังคมเนี่ย ควรที่จะมีค่ะ เพราะว่าบางอย่างน่ะ สื่อน่ะไปจี้มากเกินไปหรือเปล่า? หรือว่าไปกระตุ้น
อา ก็คือแบบไปถามเอาข้อมูลมากเกินไปจริง ๆ สื่อว่ามีผลด้วยล่ะค่ะในเรื่องนี้
ใช่ ใช่ค่ะ ก็ต้องมองตัวสื่อเนี่ยแหละค่ะ ว่าแบบว่า มันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนจริง ๆ ไหม ใน ในข่าวที่เล่นไป หรือว่าเป็นแค่แบบว่าความกระตุ้น ที่อยากให้คนอยากรู้อยากเห็นเฉย ๆ อะค่ะ ตัวสื่อ อืม
น่าจะเป็นเพราะว่า เขาอาจจะได้กำไรทางสื่อหรือเปล่าคะ? เขาก็เลยจะต้องกระตุ้นให้แบบว่ามันมีกระแสขึ้นมา อย่างงี้ไหมเอ่ย?